Uhum.
E aí, coincidentemente, tinha uma amiga minha trabalhando lá, a gente não tinha nem se encontrado. E ela era uma chefe de um um departamento. E ela me chamou para ir trabalhar no departamento dela, era era tipo um departamento de pessoal.
Uhum. Uhum. Jóia, certo.
Era uma procuradoria de pessoal. E dentro dessa procuradoria de pessoal, ficava o departamento de pessoal, o pessoal da folha de pagamento, tudo que tinha a ver com pessoal, era nesse lugar. Aí, um dia ela chegou para mim e falou assim: "Ai, eu queria tanto fazer uma festa junina aqui". Eu falei: "Ué, se você quiser, eu organizo", aí ela falou: "Não acredito".
Uhum. Ok, joia. <laughs> Olha para quem ela foi falar, logo para quem, né. <chuckles>
Olha, pois é. "Aí, mas você você consegue?", eu falei: "Ah, se você me der, carta branca"
Na hora você aceitou. "E eu coloco em prática".
"eu coloco em prática", exatamente. Ela falou: "Então, está liberado". Eu falei: "Está bom". Eu quase não conhecia ninguém, né, então, foi mais fácil para eu falar com as pessoas, porque eu não conhecia mesmo. Fui de nenhuma. Numa boa, numa boa.
Gente, que massa. <laughs> E você não tem vergonha, você vai lá e fala e pronto, organiza. Gente, que incrível.
Fiz uma lista de doce, eu fui ver primeiro quantas pessoas tinham: "Tá, são 100 pessoas" "100 pessoas?", na época era uma era uma moda de ter bolo, bolo de não sei quem, bolo do Flávio. Eu sei que eram uns bolos que custavam R$10.
<laughs> Hum, sei. Eu acho que eu sei, eu sei, porque acho que esse esse bolo virou uma febre, todo lugar tinha tal dessa é isso mesmo, bolo de tudo, esses bolinhos mais simples, né, aqueles bolos caseiros, boa, é verdade.
Vendia na É, a loja de bolo. Virou febre isso no Brasil. Todo lugar exatamente. Isso, bolinho de tomar com café, isso, bolinho de mandioca, não sei o quê, bolo de fubá. Eu pensei assim: "Bom"
Isso.
um bolo custa R$10, e um bolo com come, pelo menos, 4 pessoas
Uhum. Uhum.
"então, vamos supor que são 100 pessoas, você precisa de quantos bolos?".
Uhum.
Né, 100 dividido por 4, 25 bolos.
É verdade.